Evet, yani, aslında bunun için yapılan uygulamalar var. Bunlar böyle çok, uuu, kolay şekilde tutulabiliyor. Hatta orada, hani, kalori hesaplamana da gerek kalmıyor. Sen porsiyonunu filan, söylediğinde, otomatik hesaplıyorlar ama ben zaten kalori olayını hiçbir zaman kullanmadım. Ya, kalori, çünkü kişiden kişiye değişen de bir şey. Hani, eee, önemli olan içeriği, ben hep onlara baktım. Ya, kendim de zaten biraz böyle şey, eee, şef olduğum için şeyde bir, böyle bir beslenme projelerinin içinde falan da çalışmıştım açıkçası. Beni bence orada en önemli şey ama bir insan küçük bir defter vs. gibi bir şey de tutabilir. Ya, her türlü kayıt, aslında dönüp baktığında, o bir data ve o datayı, hani, önünde gördüğün zaman, hem motivasyon da artıyor, hem de daha iyi yönetiyorsun süreci. Tabii. Hı hı.
Hı hı. Evet. Ha, güzel. Hıı. Evet. Hıı. Evet. Yalan. Evet. Tabii, ilerlemeni de takip edebilirsin. Tabii, ilerlemeni de takip edebilirsin değil mi? Neyi, ne kadar yemeye başladığın ya da vücudundaki değişimleri de kaydettiğinde bu datayı, daha da büyütebilirsin bunu. Eee, çok çok güzel tavsiyelerde bulundun. Umarım herkesin sağlıklı alışkanlıklarını kalıcı hâle getirmesi, seninki kadar hızlı ve pratik olur. Eee, bu tavsiyelerin için çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet oldu.
Aynen öyle. Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. I hı hı. Hıı. İnşallah. <chuckles> Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten keyifliydi. Çok sağ ol.
Görüşmek üzere.
Görüşürüz.